М-да, да-да, так что у меня от
Хорошо, а как на счёт вторичной перепродажи? Ты задумывалась над этим?
М. Я один раз пыталась, но было много возни. Я вот как-то собрала вещи, сдавала их куда-то в секонд-хенд, но мне это не очень понравилось. Там как бы в выручки было мало, возни много, надо было всё это как-то стирать, складывать. Там часть принимали, часть не принимали.
Мгм. Мгм.
Э, вот, я в результате всё родственникам отсылаю, что мне не нужно.
<chuckles>
Мне так проще.
Да, это хороший тоже лайфхак.
Ну да, да, да. Ещё если возьмут, там тоже этот хлам <chuckles> особо никому не нужен.
Ой, даже так бывает иногда. <chuckles>
М, ну да. Н, щас такие все капризные. М, э, тоже у всех свой стиль там. Так это м, ну без особой радости. Но если что-то совсем там старое, такое заношенное, то это я выбрасываю там в контейнеры, я уж не знаю, куда эти вещи деваются. Т. Может быть, там просто текстиль перерабатывают.
Мгм.
Но всё-таки. Да.
Да, кстати, может быть и такое. Да, раньше как-то родственники больше были рады каким-то подаркам <chuckles> из-за границы <chuckles> особенно. <chuckles>
<chuckles> Да. Да, да, д <chuckles> Вот, ну, а щас как-то все, да, у всех всё есть. Мгм.
Да, слушай. Слушай, ну спасибо тебе большое. Очень классно с тобой поболтали. Спасибо, что ты рассказала, как ты выбираешь вещи и какие именно тебе подходят. Ам, очень приятно было с тобой пообщаться.